Iya aku ini sih ke ngunjungin dia dulu pengen liat kebunnya gitu kan terus aku liat deh wih eee, emang cantik banget gitu kan dia punya berbagai e dia memanfaatkan lahan nih, dari yang sekitar rumah dia sampe emang dia punya tanah juga yang besar gitu kan yang dia tanemin macem-macem buat, eee, dijual lagi gitu, nah dari situ, eee, dari hasil ngelihat terus juga, eee, aku ngerasain langsung nah dia pas aku pulang tuh ngebawain langsung karena dia tau kan aku pengen nyoba gitu kan, "Ah, coba, ah," eee, "berkebun," dia langsung ngebawain aku banyak banget biji gitu biji sama benih juga, jadi langsung kayak dikasih, "Nih langsung praktek," gitu.
Mhm. Mmm. Oh iya. <chuckles> Itu itu 1, banyak, banyak banget tuh kayak seberapa sih dan bayar nggak waktu itu? <chuckles> Iya.
Banyak banget. Nggak, itu tuh betul-betul dia kasih biar aku tuh nggak cuman kayak meletup sesaat gitu loh kaya semangat, "Ih, pengen pengen pengen." Tapi akhirnya nggak jadi jadi dia nggak ngasih ruang aku untuk, eee, apa sih, eee, diem gitu jadi kamu pulang langsung ini deh coba deh tanam nih dan itu banyak banget ada sekitar 7 apa 10 gitu macem-macem banget ya dia kasih. Nah
Mmm. Mhm. Wah. Heeh, itu apa isinya bibit benih apa?
eee, banyak sih ada tomat, ada kacang panjang yang aku inget ya, ada sawi juga, ada okra ya dari yang, eee, tanaman yang heeh, okra tuh kayak jenis apasih sayuran, tapi itu bisa jadi pengobatan juga, eee, biasanya di kalau orang sini tuh dilalap atau direbus gitu. Terus cabe juga ada dia kasih aku, mmm, benih cabe juga, mmm, sama apa ya labu ya kalau nggak salah deh. Nah akhirnya, aku kok banyak banget terus aku bingung, "Ini gimana ya mulainya?" Gitu kan. Tapi ya
Mhm. Okra? Okra apa? Oh. <chuckles> Mhm. Banyak banget ya macem-macem, mhm, ah hah, <chuckles> tapi ada lahannya nggak pas itu? Atau mungkin, kan pasti butuh lahan nih terus juga pot atau segala macamnya pupuk, itu gimana?
oke. Bener bener bener. Mmm.

Eee, ih, cepat banget sih, nah mungkin ya itu a juga aku gak terlalu merhatiin gitu kan mungkin ada tadinya ada tanda-tanda kecil gitu, sampai akhirnya dia terus-terusan nah, aku bingung tuh cara menanganinya gimana gitu. Jadi, ya udah lah aku pikir disedekahin aja 1, aku biarin aja gitu kan. Katanya gitu, kalau orang sini berpikir bahwa ketika ada hama itu gak selalunya dia tu mengganggu. Tapi bisa juga dia kayak zakatnya dari hasil tani kita gitu kan. Dari 5 tuh kita 1 kasihin buat hama gitu kalau pakai cara berpikirnya orang sini gitu. Jadi, eee, masih ada nih sebetulnya tanamanku yang lain ya, kacang panjang itu. Cuman ternyata yang kaca panjang lucu malah jadi panjang banget me itunya ke mana-mana menjalar sampai ibuku marah gitu, "Ini gimana sih? Eee, ke mana-mana," heeh. Akhirnya, eee, apa malah jadi masalah baru dan tapi itu nggak mengurangi hobiku ya, itu kan sebagai awal gitu. Jadi
Oal heeh. Mmm. Mmm. <laughs> Oh, iya? Oh, iya? <laughs> Heeh. Oh, heeh. Tapi jadinya kamu bakal nanem si terong itu lagi nggak setelah tahu itu ternyata ngundang hama?
Nah, enggak, akhirnya aku tanam yang lain aku tanam, eee, kangkung sama tomat gitu, itu sih yang akhirnya jadi, eee, tanaman yang aku mmm, sama sereh ya yang gampang lah akhirnya untuk memul apa, untuk berkebun dari rumah gitu. Itu sih memilih tanaman taman yang mudah. Itu ceritanya. <chuckles>
Enggak? Oh, yang aman ya. Mmm. Oh. Mmm. Mmm, seru juga ya ternyata berkebun-kebun kayak gitu ya, eee, apa, bisa dimakan sendiri kan kalau kayak gitu, heeh, aku aku dengarnya seng senang juga sih kalau dengar kayak gitu, nah, oke mungkin udah dulu ya kita lain kali ngobrol lagi, makasih.
<chuckles> Seru seru seru. Benar. Heeh. Oke, thank you udah didengerin.